Hallo. Du, ich habe mal ‘ne kleine Frage an dich. Und zwar, ähm, habe ich sch n schon große Schwierigkeiten, abends ‘n bisschen zur Ruhe zu kommen. Äh, ich glaube, es hängt es hängt auch davon ab, dass es dass es bei uns zu Hause noch ziemlich hektisch geht, also vor allem also sind seit i in dem Moment, wo wir wirklich aufwachen, ist das nur noch, äh, los, los, los, alles muss schnell gehen, die Kinder müssen schnell in die Schule, dann müssen wir ‘ne Stunde zur Arbeit fahren, dann die Hektik auf der Arbeit. Und, dann kommen wir wieder nach Hause, Hausaufgaben, Abendessen, ab ins Bett und dann die Vorbereitungen auf den nächsten Tag und da habe ich echt ‘ne harte Zeit, zum
Ja. Mhm.
bisschen, äh äh, runterzukommen. Also, da ist man wirklich auf diesem ständigen Adrenalinhoch, also
Ja.
äh, ha hast du da vielleicht irgendwelche, ähm, Tipps, Tricks, hm, wie ich da ‘n bisschen entspannen könnte?
Hm, ja, wir können uns deine Situation ja ‘n bisschen genauer gemeinsam anschauen. Du hast grad schon Kinder erwähnt, ähm, magst du mir erzählen, ähm, wie alt deine Kinder grade sind, wie viele das sind? Dann kann ich mir auch so ‘n bisschen, ähm, ich sage mal, eure ganzen, äh, Verantwortlichkeiten und alles, was so ansteht, besser vorstellen.
Ja. Mhm. Ja, klar doch. Also, meine Tochter ist 10 und mein kleiner ist 5 1/2. Also, die sind schon ziemlich auf uns angewiesen, äh, obwohl die Kleine schon ‘n bisschen eigenständiger unterwegs sein kann, aber morgens ist es halt natürlich immer so hektisch. Äh, die darf auf jeden Fall den Bus nicht verpassen. Ist die Tasche gepackt, sind die Hausaufgaben gemacht, äh, hat sich auch dementsprechend richtig angezogen? Jetzt ist ja auch Winter und und und das Wetter ist ja auch super kalt und dann hat sie so diese glorreiche Idee, vielleicht mal mal mal, 'n äh, so so so so ‘n Kleid anzuziehen, Sommerkleid anzuziehen, <chuckles> was natürlich nicht passt und dann fängt die ganze Argumentation dann an. Also, es ist es ist so ‘n ständiges, ähm, rumgerenne. Ne? Ja.
Mhm. Ja, ja. Verstehe und, ähm, also bis zu ‘nem gewissen Grad also muss man auch einmal sagen, es gehört ja dazu, es ist normal, ähm, äh, so ‘ne 10 Jährige versteht das dann halt nicht mit dem Sommerkleid, dann kommt's zu ‘ner Diskussion. Ähm, also das ist ja auf jeden Fall dann schon mal so ‘n Stressor und ich überlege aber gerade, ähm, äh, wie man irgendwie sowas entlasten kann. Also, wie ist das denn abends? Ich denke mal, ihr bringt die Kinder ins Bett, da brauchen die dann wahrscheinlich ja auch noch Unterstützung, aber dann hätte man ja eigentlich so ‘n bisschen Zeit, um Ruhe einkehren zu lassen. Also, was, ähm, hält dich dann davon ab?
Mhm. Genau. Genau. Äh, was mich dann davon abhält, ist also erstmal so diese Reflexion vom Tag, äh, ob alles, was wir gemacht haben, ob das jetzt beruflich ist oder privat, so die richtige Entscheidung ist. Da will man natürlich auch, ähm, von Fehlern lernen. Und dann auch abgesehen davon plant man auch 'n bisschen voraus, ob das jetzt auch für die Arbeit ist oder oder für den für unseren Alltag und sagt: „Ja gut, was steht jetzt morgen an? Ähm, wie müssen wir uns dann morgen dementsprechend vorbereiten?“ Und das kann man zwar im Bett machen, wo man auch schön also jetzt, äh, entspannt liegt. Aber selbst wenn man nicht entspannt ist also man liegt halt da und und grübelt und denkt nach und, ähm, da ist wirklich so, ähm, der Wurm drin, ne? Also we wenn ich mal eingeschlafen bin, dann habe ich gar keine Probleme durchzuschlafen. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist wirklich erstmal das Einschlafen an sich. Und erstmal, ähm, ob ob ich überhaupt ob das überhaupt Sinn macht, ähm, den Tag nochmal vor Augen durchzugehen, äh, weil das ja schon alles passiert ist oder oder ob ich das auch richtig mache, das das vielleicht da das weiß ich jetzt gerade nicht natürlich.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja. Also 'n bisschen Reflexion schadet ja nicht, aber, ähm, natürlich will man auch nicht, dass es ausartet und man dann nicht einschlafen kann. Ähm, du hast gerade wir gesagt. Ähm, heißt dass du, ähm, quatscht darüber mit deiner Frau und ihr macht euch gemeinsam 'n Plan? Ähm, oder reflektierst du dann auch zusätzlich noch ewig alleine da, ähm, und überlegst: „Oh, hätte ich noch irgendwas besser machen können?“ oder so?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, alles, was was die Familie betrifft und was dann halt den nächsten Tag dann angeht, da das das besprechen wir dann schon mit meiner Frau, äh, und dann dann alles alles außerhalb der Familie also sagen wir mal, äh, beruflich, ähm, da überlege ich das natürlich, wenn wenn ich jetzt im Bett liege. Und ihr ihr scheint das genauso zu gehen, ähm, weil sie dann auch abends über äh, so am so am Handy ist und hat auch so Schwierigkeiten einzuschlafen. Ich bin da eher so nicht der nicht der Handytyp abends. Aber so dieser dieser Gedankenkarussell, also der der treibt mich ja dann schon fast in den Wahnsinn, ne?
Ja. Ähm, also mein Vorschlag wäre vielleicht einfach dieses Gedankenkarussell aus dem Bett dann rauszuholen. Also, es ist ja irgendwie schon mal total schön, dass deine Frau und du so 'n bisschen überlegen, äh, was steht morgen an und so. Dass ihr da auch als Team agiert.
Mhm. Genau. Mhm.
Ähm, und, äh, natürlich ist es auch nachvollziehbar, dass man vielleicht auch noch mal über die Arbeit reflektieren möchte oder so, aber ich glaube, das sollte nicht ausarten. Und vielleicht wäre es gut, dafür 'n Zeitfenster und auch 'n Ort zu finden, der eben nicht das Bett ist. Also da wäre halt einmal die Möglichkeit, das direkt bei der Arbeit noch zu machen also bevor man Feierabend macht, oder dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, weil ich weiß nicht, du dann sagst: „Okay, da habe ich halt die Ruhe dafür.“ Aber dann kann man ja vielleicht sich 10 Minuten an einen Tisch setzen oder so. Also 'ne Uhrzeit, die also, äh, nicht Uhrzeit, sondern, ähm, Zeitdauer, die du dir quasi vorher festlegst, dass du dann kurz darüber nachdenkst, aber versuchst, das nicht mit ins Bett zu nehmen. Könntest du dir das vorstellen?
Mhm. Ja. Äh, ja, vor allem, ähm, was dann so die die Pläne, äh, für die Familie angeht also mit meiner Frau zusammen, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, weil wir ja beide in der gleichen Firma arbeiten und wir haben auch ungefähr 'ne Stunde Heimfahrt. Also da könnten wir das schon im Auto dann auch besprechen und und und vorplanen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, beruflich, äh, das ist ja so 'ne Sache. Also ich ich könnte mir das schon vorstellen, vielleicht mal 10, 15 Minuten mal zur Seite zu setzen.
Mhm.
Und also bevor ich jetzt auch ins Bett gehe und mir da mal so die Gedanken darüber mache ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich das, ähm, v v vor der Bettzeit der Kinder machen sollte oder eher so nach der Bettzeit. Ähm, weil die Sache ist ja dann die, ich ich tue dann den Kleinen ins Bett, ähm ich lege mich ja auch zu ihm hin. Da ist bin ich ja schon in dieser ho horizontalen Position und da will man ja dann nicht noch mal wieder runter und den ähm, an den Essenstisch um um 10, 15 Minuten nochmal zu überlegen, ne? Also w wahrscheinlich dann wahrscheinlich vor der Bettzeit der Kinder? Äh, das könnte ich mir auf jeden Fall schon gut vorstellen, ja.
Ja. Ja, also ich glaube, das kann ganz gut sein, damit, ähm, auf jeden Fall auch so 'n kleines, ähm, Zeitfenster ist zwischen der Reflexion und deiner Schlafenszeit, damit du halt dann auch so 'n bisschen Zeit hast, runterzukommen und ich meine, mit den Kindern dann im Bett kurz zu liegen, das ist ja auch was Entspannendes.
Mhm. Ja. Genau.
Ähm, wie machst du denn so 'ne Reflexion dann üblicherweise bezüglich deiner Arbeit?
Ja gut, ich gehe dann so die g die größten, ähm, Punkte dann n äh, d nochmal durch, also die g größten Probleme, die ich bearbeiten musste, ähm, nur die größten Probleme, die ich auf dem Schreibtisch hatte und überlege dann natürlich, ob die ob der Gedankengang in dem Moment auch so der so der richtige war und und die Entscheidungen, die ich getroffen habe, wirklich so auch die richtige Entscheidung war. Und, äh äh, falls falls die Antwort ja ist, dann <chuckles> dann habe ich natürlich nichts zu tun. Das ist ja schon schön. Und falls die Antwort dann, äh, nein ist, dann dementsprechend versuche ich's dann am nächsten Tag dann, ähm, 'n bisschen besser anzugehen. Also dann gehe ich natürlich nochmal zurück und und versuche dann die Situation 'n bisschen besser zu lösen. Also, nur weil ich die Lösung jetzt- sagen wir mal- heute, äh, jetzt erledigt habe, heißt das noch lange nicht, dass die Sache jetzt für mich abgeschlossen ist. Also da versuche ich wirklich im Nachhinein noch mal das Beste rauszuholen.
Aber Ja, ich meine, für deinen Arbeitgeber ist das natürlich sehr, sehr schön. Aber, äh, sitzt du dann wirklich da und denkst an die ganzen Entscheidungen, die du auf der Arbeit getroffen hast?
Mhm. Für die größeren Entscheidungen, ja, also die kleinen Entscheidungen, da also, da das macht halt auch keinen großen Unterschied für die Firma, für die größeren, ja. Mhm.
Okay. Ja. Also, ich finde, hm, das zeigt 'ne große Gewissenhaftigkeit und, ähm, ja, dennoch ist es, glaube ich gut, so 'n bisschen an den eigenen „Selbstschutz“ zu denken. Das ist äh, das was ich dir jetzt sage, ist extrem simpel und runtergebrochen, ja? Aber wenn du diese Reflexion versuchst, so ein bisschen zu simplifizieren. Also, mein 1. Einfall ist sowas wie, ähm: Eine Sache, die heute besonders gut lief, dann hast du auch gleich was Positives, was dich 'n bisschen beruhigt und eine Sache, die heute schlecht lief. Und dann, ähm, kann man das dann irgendwie aufschreiben und weiß bei der Sache, die dann schlecht lief, ähm: „Da muss ich morgen irgendwie nochmal ran oder so, oder sollte ich morgen anders machen.“ Also das Schema, das habe ich jetzt nur so spontan gesagt, aber, ähm, ich weiß nicht, ob du das gut findest? Oder fällt dir irgendwie so 'n was ein, um das so 'n bisschen zu verknappen und zu simplifizieren, dass du dich da halt nicht so dran aufhängst?
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Also, du meinst also, nich nicht die ganzen großen Entscheidungen, ähm, aufschreiben, sondern so ein Punkt?
Äh, ja, also, dass man
Einfach nur kurz und knackig.
hm, genau, dass man halt versucht, das so 'n bisschen kurz und knackig zu halten. Also, ähm, natürlich, wenn man jetzt mal 'n Tag hat und man merkt, ähm, wir sind da komplett falsch abgebogen oder so, also, du merkst das ja auch. Aber, dass du halt, ähm, versuchst jetzt nicht j jede deiner Entscheidungen quasi zu hinterfragen.
Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Okay. Und gibt's dann ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ich ich glaube, das werde ich auch, ähm, mal ausprobieren, vor allem heute Abend. Gibt's dann auch eigentlich sn sagen wir mal Übungen oder oder Rituale, die ich dann abends auch einführen könnte, ähm, die mir dabei helfen könnten besser runterzufahren?
Ja, also es gibt, ähm, ganz tolle Sachen, irgendwie so ruhige Yoga-Techniken, Yin-Yoga heißt das, da könntest du mal bei YouTube schauen oder einfach so 'n Stretching, was 10 Minuten geht, 'n bisschen was zum Atmen, also irgendwas, was dich anspricht und also diese Anleitungen sind halt sehr, sehr zugänglich, auch da muss man jetzt nicht irgendwie fortgeschritten sein oder so, um das mal auszuprobieren.
Mhm. Okay. Ah super. Gut, also ich bin ja nicht so grade der der, äh, n den de der der der Kollege, der sich am meisten <chuckles> dehnt, also da bin <chuckles> da ziehe ich mir wahrscheinlich noch 'n Muskel oder so, aber ich probiere mir das auf jeden Fall mal aus. <chuckles> Ähm, wie heißt das? Yin Yin-Yoga, ne?
Ja, also Atmen geht ja auch. Genau, da muss man sich nicht so viel bewegen, das ist so 'n ganz sanftes Dehnen.
Super. Okay, das schaue ich mir auf jeden Fall auch nochmal heute Abend an.
Ja, ich, ähm, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute mit deiner Arbeit und mit deiner Familie und dass du natürlich auch 'n bisschen besser zur Ruhe kommst.
Ne? Ah, Danke schön. Ja, danke, das sind schon g tolle Tipps. Bis dann.